Tu as bien raison, tu as bien raison. J'ai vu une vidéo hier, apparemment il y a une loi qui est passée cette année, qui dit que quand un employé a fini ses tâches la journée, il peut partir. Et heu, le travail, heu, le tra l'em l'employeur, tout n'ont rien à te dire, c'est comme ça. Je sais pas c'est quel article, mais apparemment c'est vrai.
Ouais. Ah, c'est bien ça! C'est-à-dire, heu, même s'il a des horaires à respecter et qu'il a fini avant? Ah, c'est bien!
Ouais, s'il a fini à 14:00 il peut partir avant. C'est la loi, elle est passée, et c'est une loi qui était de cette année là apparemment, ouais.
Bah, ça c'est Bah ça, c'est nickel.
Ce serait trop bien ça. Après heu, faut voir comment ça va passer avec les managers et tout, si ils vont dire: «Non, non, non pas ici». Mais apparemment c'est la loi et ils peuvent rien faire.
Mmh. Ouais. Ouais, ça veut dire que si, heu, enfin, si ils sont pas d'accord et que tu amènes un avocat, tu les poursuis en justice, ils ont tort.
Ouais. Heu, c'est ça exactement. Et c'est pactole pour toi après, tu pars en vacances. <laughs>
Yes! <chuckles> Et pas besoin d'aller, heu, faire, heu, la thérapie d'oubli là. <chuckles> L'oublicum, heu <giggles> ça ça ça t'est aussi <chuckles> ça t'évite de faire le truc farfelu. <giggles> Comme quoi, des fois, l'argent heu, résout, hein, les choses. <laughs>
<chuckles> Pas besoin. <laughs> Tu tu vas à la mai <laughs> pas besoin de faire ça <giggles> <chuckles> C'est ça <giggles> <coughs> Franchement, des vacances, un p un petit pactole et c'est réglé. Une humeur humeur parfaite. <chuckles>
Voilà, c'est ça. <chuckles>